No, certo, dipende sempre da persona a persona, però è vero che, purtroppo, le persone ci cadono, capito, che poi da fake news fake news, truffe, tutto questo mondo dell' online è pieno di, mhmm, come dire, situazioni in cui si presentano poi eh, appunto, poi le prede più facili di queste cose sono sempre le categorie più deboli, no, tipo gli anziani e o i bambini, o
Sì, sì, sì. Certo. Cer Gli speranzosi. Beh, ma guarda, per dirti una cosa, la mhmm, se pensi il mondo del trading è basato su questo, no, è basato proprio sulla sulla confezion sul confezionamento e sulla ven
Certo, tu tutto, sì.
Diciamo, concetti che non funzionano. A tal punto, che poi da lì nasce anche il ch mhmm, fuffa-guru, no. Però guarda, non ti credere, anche i libri più istituzionali a riguardo danno delle informazioni che non sono utilizzabili da tutti, cioè creano un dislivello molto ampio tra chi ci riesce e chi non ci riesce, capito, perché non sono duplicabili, sono interpretabili, tutta una serie di aggettivi, di dettagli, no, che, insomma, non sono
Sì. Certo. Sì, sì, sì. Certo.
non sono il top, quando si parla di statistica, quando si parla di questo tipo di cose. E appunto, figurati, se nel se
No, no, no, assolutamente. Per dirti, quando quando tu hai condiviso questa fake news con tuo padre, no,
Sì.
come sei rimasto? Cioè, quando hai scoperto che
No, scottatissimo. Mi è dispiaciuto da morire aver divertito, divertito. Perché ha detto: "Vedi, allora non sono solo io, o non è solo la gente dell'età mia a cascarci, succede anche a"
Uhm, lui? Lui come ha reagito? Okay, okay, vabbè. No, certo, certo, succede a tutti.
Ed era e rideva di questa cosa, però allo stesso tempo, ti ripeto, mi ha Cioè, è stata tosta, è stata una forse anche proprio, perché mio come qualcuno che, magari, si riesce ad informare in un buon modo, no? Ehm, mi è dispiaciuto, è come se avessi mhmm, non avessi rispettato, capito, la mia "intelligenza", tra virgolette, eh, eh mi ha fatto
Una batosta. <chuckles> Okay. Certo, certo, in un certo senso sì. Ma guarda, la stessa sensazione l'ho provata anche io, eh, non è che
Vedi? Sì, ma siamo tutti sulla stessa barca, brava, siamo sulla stessa barca sicuramente e io, appunto
Siamo sulla stessa barca, sì, sì, sì. I Sì, una barchetta verde, proprio, in mezzo al mare. <chuckles>
Sì, sì, però è appunto, è importante riuscire a, insomma, saper nuotare, no, in caso di di naufragio, capito cosa inten eh sì, sì, sì, sì, sta un po' lì secondo me. E quindi, appunto, rimanere informati, essere appassionati di cultura e avere un occhio critico è una parte fondamentale per stare fuori dalle fake news, insomma. Senti, ti ringrazio.
No? Mhmm, certo, di correnti di correnti forti, sì, sì, sì. Certo. Esatto. Certo, certo. Ma grazie a te, spero di risentirti presto. Se hai bisogno sono qui, mi trovi disponibile. Bellissima chiaccherata, ti ringrazio, sì. Ciao, ciao.
Mh, grande. Certo, anche tu, anche tu, chiamami. Assolutamente. Sicuramente ci risentiamo. Alla prossima. Ciao cara mia, è sempre un piacere. Cia
Ciao. Sì, sì, sì